Eh sì, sì, sì, certo, il lavoro mi gratifica molto. E poi più che altro ho fatto sono le esperienze che ho fatto, diciamo, che mi mi porto dietro, che mi hanno gratificato tanto, perché poi dopo quella <tsk> dopo quel lavoro lì avevo deciso di partire per l'estero e quindi, ehm, ho fatto anche delle belle esperienze all'estero che mi hanno fatto crescere, <tsk> ehm, e quindi col senno di poi, cioè se guardo il prima e il dopo, se se metto a confronto il com lavorare come commesso e andare dall'altra parte del mondo invece a farmi un'esperienza, ehm, capisci bene che sono 2 cose un po' un po' differenti, ecco.
Eh. Eh, certo. Certo, certo. No, comunque effettivamente, ma quella volta lì con questa ragazza qua, spiegami un po', che che gros la battuta su cosa verteva? Che hai fatto che non c non ci doveva stare?
Ehm, <tsk> sostanzialmente ho ho detto una cosa che era incomprensibile ap volutamente. Ehm, l eh
Uhm. Ah, tipo quelle ho capito, quelle ah, o e poi? Lei t'ha chiesto, t'ha detto: "Cosa?"
Ca capite? Poi lei lei ovviamente m'ha detto: "Cosa?" E io le ho detto: "La cacca rosa", capito? Cosa esatto, esattamente. Es
E tu ti hai fatto quelle battuta quelle battutacce lì, diciamo. Sì, per carità, è una cosa, è una cosa infantile. A lei ci è rimasto ma da f di fronte agli altri gliel'hai fatto anche?
Eh no, forse eravamo solo io e lei, o forse c'era un'altra mia collega, comunque non c'era tanta gente intorno. <tsk> Però lei era una che su queste cose ci teneva molto e quindi
Mh. Ma non lo sapevi che lei era così? Un pochettino perma permalosa?
Eh no, dic <chuckles> diciamo che non avevo messo in conto che, ehm
Non l'av no, perché effettivamente, cioè, essere s essere, cioè, così scherzosi è è una bella cosa, però bisogna sempre un attimino <chuckles> valutare, valu prima cercare di capire be magari, ma lanciare cose un po' più leggere, vedi se uno di c ci ride, se vedi che non ride, però bisognerebbe evitare.
Esatto. Esatto, esattamente. Infatti con me è andata proprio così, che ho riso solo io. Lei ovviamente era molto seria e quindi ho fatto anche un po' una figuraccia, diciamo.
Beh, poi purtroppo, vabbè, era sta vabbè, però diciamo alla fine, ehm, per te è andata bene così. Mh, voglio dire, poi alla fine, vabbè, eh, eh, con licenziamento è venuto perché, come m'hai detto, c'era questa situazione estrema, dovevano prenderne 1, no, m'hai detto.